Ou ça en fait partie?
Heu, <scoffs> oui et non, c'est que, bah, je connaissais très bien le pays, mais je t'avoue, en toute honnêteté, que c'est mon mari qui a voulu déménager au Portugal alors que lui, il est pas du tout portugais. <laughs>
OK, d'accord. Ah, OK, bah, a c'est c'est une bonne, heu, une bonne excuse aussi pour, heu, pour avoir déménagé. Du coup, heu, ça se situe où cette petite maison? C'est nord Portugal, sud Portugal? Quel est l'environnement autour? C'est au bord de la mer? C'est vraiment perdu dans les, heu, la campagne, heu?
Voilà. Hem. Alors, c'est au milieu, c'est c'est à, on va dire, heu, 1 heure de Lisbonne en voiture.
OK.
Donc heu, mais c'est vraiment perdu, hein. Enfin voilà, à part, heu, les voisins qui sont en face, heu, et sur le côté, enfin tu peux pas tu peux pas aller faire des courses à pied, par exemple. Faut absolument que tu prennes ta voiture.
Ah oui, il y a pas de petite village qui est à côté sur lequel tu étais habituée à allée te balader, à faire le marché, je sais pas aller, heu, acheter d un bout de pain, acheter, heu, voilà, des légumes, et cetera? Non, c'est vraiment perdu, quoi.
Mmh non, non, non, il y a des, bah tu vois, il y a des, mmh il y a des petits cafés, mais les petits cafés, heu, je pourrais dire qu'ils s'apparentent plus à, heu, l'équivalent de de des PMU en France, tu vois? <laughs> Heu, donc heu, non, il y a pas de petites supérettes. En fait, il y a même pas une supérette, il y a rien, quoi. Heu, tu as l'église, je me su
Ah OK. OK. Et du coup, heu, tes parents étaient dans le milieu agricole, dans le milieu enfin ils avaient certainement un gros jardin, non, pas du tout?
Pas du tout. Mmh, pas du tout. Heu, ils avaient un grand jardin, mais heu, non, non, mes grands parents, heu, pas du tout, heu, mon mon grand-père était dans, bah, dans le bâtiment, mais heu, c'est pour ça qu'il a réussi à faire sa maison, heu, tout seul, hein, mais en soi, non, non, il y avait pas, heu, tout ça, quoi, mais tu sais aller faire, heu, enfin, devoir prendre la voiture pour aller faire les courses, bon, ben, voilà, ça, c'était, heu, monnaie courante, du coup, ou sinon
D'accord. Ah et du coup, ça doit te faire des souvenirs à chaque fois qu'il fallait aller faire les courses, fallait prendre la voiture, faire, heu, allez, heu, 1/2 heure, 1 heure de route, heu, c'est un petit peu
Ouais, bah attends j j'ai j'ai 1 souvenir aussi précis. C'est le petit monsieur qui passait avec son son mini camion, sa petite camionnette pour vendre le pain.
Ah! Raconte-moi, c'est c'est quelqu'un qui venait, heu, tous les régulièrement, en fait?

Oui, plusieurs fois!
Et alors? Parce que, du coup, ça doit être aussi, heu, avec ces épices-là, heu, assez assez fort?
Ouais. Beaucoup de cannelle, beaucoup, beaucoup de cannelle. Moi, j'adore ça. Heu, je trouve ça trop bon. <laughs> Je me suis bien habituée à la cuisine, heu, locale, je te dirais. Donc, heu, ouais, ça ça sent la cannelle, ça sent l'orange aussi, pas mal, heu, surtout à Noël. Heu, beaucoup de, heu, cannelle et clémentine. Voilà, ce que ça sent
Ah! D'accord. Et du coup, quand tu allais là-bas, heu, je suppose tu vois la m et quand tu vas chez les grands-parents avec heu, bah, c'est un peu la fête, heu, tu as, heu, la mamie gâteau, heu, la mamie qui va te faire un petit peu de un petit peu de sorties. C'est aussi son petit plaisir d'emmener ses petits-enfants dans des endroits magiques. Quel souvenir tu as de ça?
je vais dire ça comme ça. Ouais. Ouais. <laughs> Mmh mh. Oh! Quand elle emmenait à des des fêtes de village.
Ouais! Ah! Alors, c'est plus ou moins un bon souvenir, si?
Hem, bah en soi, sur le coup, je voulais pas y aller parce que, bah, voilà, tu vois, heu, genre j'étais, heu, jeune et puis, après, même, heu, début adolescence, donc, j'avais pas du tout envie d'aller à la fête du village. Je disais: «Heu, avec, heu, tous les vieux, tu vois, tous les vieux voisins». Hem, mais, en fait, heu, en fait, non, si, si. C'était, heu, c'était drôle. Puis, aujourd'hui, bah, enfin, c'est vrai que, moi qui habite au Portugal maintenant, quand on fait des fêtes de village avec nos enfants, beh, je trouve ça rigolo. Puis, je les fais danser. Puis, heu, puis ça rappelle quand même des, heu, des souvenirs de de mon enfance quand même. Donc, heu
Ah oui. Ouais. Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, alors, de ces fêtes de village?
Alors, ma fille, elle a juste 9 mois, donc elle comprend pas trop ce qui se passe <snorts> et heu, mon fils, il a 3 ans et lui, il aime trop danser. Donc, heu, moi, je suis contente. Il saute partout.
Ah! Oui, d'accord. Ah oui, i il avait pas peut-être pas encore le recul nécessaire, heu, pour rendre pour se rendre compte de
Non, non, non. Pour le moment, on n'est pas en crise d'ado, hem, oui, hem, mais bon.
Et du coup, heu, heu, là où tu vis aujourd'hui, ça se rapproche d'un petit village ou c'est plutôt une grande ville?